Kesinlikle öyle bir me meditasyon senin söylediğin gibi 5 dakika ayırmak da çok iyi gelen bir şey bence. Günü güzel bir şekilde kapatmak.
Bir de şu, emm, yalnız kalıp yani çok sessiz ve karanlık bir odada kalıp, eee, hiçbir şey yapmadan yani meditasyon dahi yapmadan o sessizliğin içinde zihni dinlendirmek de çok, eee, insanın, eee, performansını artırıp iyi hissettiriyormuş.
Hımm. A! Tabii. Tabii o öyle resetler çok önemli gerçekten. Öyle, iii, zihne, iii, çok iyi gelen şeyler. Bütün sistemini, sinir sistemini değerlen eee, eee, dinlendiriyor ister istemez. Katılıyorum.
Evet. Benim kapanışa ekleyebilir miyim diye de arada düşünmüyor değilim ama bu şekliyle bile bu rutinler, minik adımlar bana gerçekten kendimi iyi hissettiriyor.
Mümkünse Eee, olabilir. Katılıyorum mümkünse eklemek lazım. Ben de düşüneceğim bir kapanış rutini dediğim gibi. Eee, çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Çok güzel tüyolar aldım senden.
İyi olur tavsiye ediyorum sana da. Benim için de öyle. Ben de öyle. Görüşür
Başarılar.